Ciao!
Ciao, bentrovata!
Ah, era un sacco di giorni che non ci sentivamo!
Infatti.
Mi sei mancata. <chuckles>
Anche tu, come stai?
Bene, ti volevo chiedere scusa, ma ero oberata di lavoro e cercando di fare cose nella vita sociale, quindi, non ti ho cercato per quello.
<chuckles> E eh, ci sta, ci sta, ci sta. Io pure, 'so 'sta un paio di giorni impegnata, però che dobbiamo fa', ci tocca un po' di vita sociale ogni tanto.
Sì, sì. Eh, ti i va bene, però recuperiamo oggi, no, <chuckles> sai, uhm, stavo pensando ho rivisto un po', ehm, le vie fasi della mia vita e ho mi sono resa conto di, ehm, aver dovuto rinunciare a un sogno, no
Sì, certo, certo. Mh, sì.
nel percorso, e stavo pensando se anche a te è capitato, no?
Mah allora, sì, mi è capitato, uhm, dover rinunciare a un sogno, cioè un che era quello di trasferirmi all'estero.
Ah! E dove avevi u dove avevi in mento di andare a vivere?
In Spagna.
Dai, non è vero! Tipo, dove?
Sì. Mah, in realtà, non avevo ben preciso ben precisa una meta, stavo iniziando un po' a vedere, sai, a girarmi intorno su su internet.
Però quindi, penisola iberica comunque, no?
Eh, sì, sì.
Okay.
Quindi, stavo iniziando a vedere un po' i vari posti, varie
Perché, comunque io se penso tipo la Spagna, ehm, la penisola Iberica è un po' la stessa cosa che l'Italia, quindi andrei più verso le isole Baleari o le Canarie, quindi per quello che lo chie
Esatto. Esatto, quindi sì, infatti, una di quelle mete diciamo era ap mhmm, era la mia tra le mie preferite. Poi, purtroppo è arrivato il Covid.
Ah, ecco, un bel momentaccio.
Esatto, a quando ormai mi ero quasi decisa, e quindi mi ha fatto rallentare.
Ed eri pronta a fare quel la quel salto? Cioè, ehm, u avevi studiato la lingua? Avevi
No, in realtà, non avevo studiato la lingua.
Quindi pensavi: "Poi, tanto imparo lì," no?
Esatto. Tanto dici sai, perché tanto vai, dici: "Bene o male, ehm, le i spagnoli 'so un po' come noi. Vai, magari inizi a tr" eh.
Mah, ti dirò, io ho fatto l'esperienza, ho vissuto 11 anni in Spagna.
Ah, mbeh, allora tu mi puoi dire
Inizia a studiare lo spagnolo, è meglio. Perché comunque, ehm, per le persone come noi, a cui piace parlare, ehm, essere privati della comunicazione è veramente orribile. Ma poi quando devi fare i primi documenti burocratici, le prime cose, hai bisogno di un traduttore, sai?
Eh, beh, immagino, immagino. Ah, okay, okay.
Eh-eh, non puoi andare a fare i dol ehm, i fogli senza capire niente e non saper rispondere negli uffici, è terribile.
Mh. Eh, giustamente. Tu come mai ti eri trasferita?
Eh. Allora, io in realtà è stato dovevo prendere un break dal lavoro perché non f mi fermavo mai, e quindi prenotai per 20 giorni, ehm, a Mas Palomas, ehm, in Gran Canaria, e poi, eh, decisi che ve volevo rimanere a vivere lì. <laughs> Poi mi sono trasferita nell'isola di Tenerife, che é a fianco. Quelle sono le 2 isole principali, e i c'ho vissuto quasi 11 anni.
Ah-ah. Okay. Sì. Ah, così proprio! <laughs> Ah-ah. Ah, bello, bello.
Sì.
Com'é stato il ri
Ti posso capire. Eh?
com'é stato il rientro, in Italia?
Allora, come ben sai è da poco, quindi è mhmm, diciamo che, uhm, sono arrivata alla fine dell'estate. Sono stata entusiasta del fatto che comunque era bel tempo, poi l'autunno ho sofferto molto la stagione delle piogge ma hanno compensato le fiere e le sagre. <chuckles> <laughs> Ehm, il vinello nuovo, non so che, dai così. Ehm, poi però l'inverno è stato terribile.
Mh. Ah, mbeh, allora! <laughs> Ci sta. È tosto, eh?
Infatti adesso, la mia nuova idea è uhm, allora io volevo, uhm, im i mio sogno era: imparare bene il tedesco
Il tedesco, mhmm, f facile, facile proprio.
sì, e sì, e, uhm, trasferirmi a vivere in Germania. Però
Oddio, in Germania?
Sì. Perché comunque, ho questa cosa di non aver onorato le origini di mia madre, di non aver mai imparato bene il tedesco.
Da eh. Ah, perché tua madre é tedesca.
Era tedesca, e quindi un po' anche in onore, no, però ho rinunciato a quel sogno perché, ehm, l'idea di vivere in Germania, ehm, e la io sarei andata a vivere lì non perché sogno di vivere in Germania, ma per parlare realmente tedesco devi parlare solo tedesco, tutti i giorni.
Ah, okay. Ah-ah. Sì. Mh-mh. Sì. Certo, sì.
Devi sbattere contro il muro della della lingua, no, ecco, quindi ti dico che quella co però l'i l'idea di vivere in mhmm, con il clima di quei posti, con la mentalità della gente
Sì, sì.
ehm, no.
No, ve eh, ma infatti, perché la Germania, non lo so, i mhmm, non la vedo eh!
No. È dura. Sì. Poi ti dico ehm, oppu uhm, co vivendo i quando ho vissuto in Spagna, ehm, era invaso da tedeschi, sia in vacanza che quelli che venivano i pensionati che venivano a passare l'inverno, ehm, ho capito che, ehm, c'è proprio incompatibilità tra me e la loro cultura, mentalità, <chuckles> sì, sì.
Ma pure eh. Sì? Mh-mh. Eh, infatti perché li vedo pure un po' abbastanza chiusi i tedeschi, un po'
Ehm, sì ma anche, ehm, per mhmm, cioè per loro l il divertimento è bere come degli assassini, ehm, ehm, comunque, mhmm, ehm, sono freddi, mhmm
<coughs> Eh, quello, non sono u un popolo caloroso, o perlomeno non mi sembra.
Poi la loro ironia io non la colgo. Cioè, ehm, loro si se li vedi ridere a crepapelle, io capivo anche cosa dicevano, ma poi io dovevo tipo <laughs> hai presente il side eyes, il sguardo laterale tipo: "Ehm, mhmm, che faccio qui?" <laughs>
<chuckles> Mh-mh. q Okay. Sì, sì, sì, <chuckles> sì, sì, come no, certo. E quindi questo è un tuo sogno, che tu vorresti "recuperare", tra virgolette.
No, ehm, ho pensato che, ehm: "Questa cosa," per esempio, "la posso cambiare in un'alta maniera." Allora, ehm, sto cercando di, ehm, stabilire un po' meglio il rapporto lavorativo, uhm, da remoto che sto avendo ora.
Okay. Mh-mh.
Quindi voglio avere una certa stabilità, quindi una, ehm, un per potermi io muovere, ehm, e v vivere alcuni mesi fuori dall'Italia
Okay. Ah, okay, sì, sì.
e quello sarebbe già più che sufficiente, magari approfitterei e andrei ne periodo estivo in Germania
Mh-mh.
che comunque non è tanto caldo e sceglierei la zona dove ci sono i i fiumi, magari i laghi, per non soffrire.
Bello. Non in città quindi, diciamo.
Assolutamente no, no, no, no.
Bello. No, così è bello. Sì, un altro sogno ecco, mo' mi hai fatto veni' in mente, un altro sogno che mi piacerebbe che però è solo un sogno non so se si m non credo che si realizzerà mai.
Quindi, ancora non ci hai rinunciato però.
Non ci ho rinunciato, ma non credo che si possa realizzare, insomma, non lo so, è il fatto di
Ti posso fare una domanda personale?
Vai, dimmi.
La tua compagna ha un lavoro fisico, in un posto?
No, pure lei è freelance.
È fantastico! Quindi, ehm
Eh, esatto, sarebbe bello. A me mi piacerebbe un mio sogno è prendere un van e andare sempre in giro.
Dai, anch'io l'ho pensato!
Capi per me quello sarebbe un'esperienza che vorrei fare, e spero un giorno di riuscire a realizzarlo.
Però non in forma stabile, cioè tutta la mia vita in un van, no.
No, no, non informa un peri anche 1 anno, sai, ti prendi 1 anno, i
No, no, ma no, quello è follia. Allora, ti dico già che è sì, sì, sì, sì, ti dico perché, okay, allora quando vedi queste persone che, ehm, vivono in un minivan allora, pensa che tu quello che hai di abbigliamento, lo devi ridurre, ehm, di dividere per 10.
<chuckles> È follia. <chuckles> Eh. Mh-mh. Sì.
Okay, già inizi a andare in crisi, mi immagino, no, okay, di paia di scarpe ne devi avere 3.
<laughs> Okay.
Di che stiamo parlando, ehm cioè, un paio di infradito, un paio di sandali, un paio di scarpette da ginnastica. Scusa?
Un paio di scarpe chiuse, sì.
Cioè okay, poi, ehm, hai presente i 4500 prodotti per la cura del corpo che hai nel bagno?
Sì. Okay, sì.
dimenticali.
Eh, è vero, questo è vero.
Poi, quando tu, uhm, vuoi stai facendo la doccia
Ah-ah.
l'altra persona automaticamente non ha accesso al bagno, perché immagina se accadono cose spiacevoli. <laughs>
Eh, mbeh, certo s <laughs> non sarebbe proprio il massimo.
Lo so. Però poi in un ambiente unico, lavorando 2 persone al computer
Mh-mh.
in quanti minuti, credi che nascerebbe una crisi di esistenziale?
Questo in effetti, non l'avevo preso in considerazione.
Invece questa come forma di vita stabile, okay, invece se tu puoi, ehm, permetterti perché non conviene mai acquistarli questi mezzi okay
Sì. No, infatti, è vero.
okay, però se tu puoi permetterti di fare che uhm, un mese a casa dove un bel fly down, quindi spese ridotte voi avete casa di proprietà o siete in affitto?
Mh-mh. Sì. No, siamo in affitto.
Okay, quindi problematica zero, se u qualunque cosa non funziona se ne occupa il proprietario, okay, tu sai che quel costo fisso della casa che rimarrà anche quando tu sei fuori con il minivan okay, ehm, però tu che fai, dici: "Okay, allora adesso stiamo fuori"
Sì. Certo, mh-mh.
2 settimane.
Mh-mh.
Prima di tutto devi avere, ehm, internet satellitare.
Sì. Eh, beh, certo, sì.
Okay. Quindi magari, ehm, annulli l'abbonamento di internet che hai a casa, prendi uno di Starlink, no, quello da 40 € euro al mese, okay, okay, e tu dici: "Quando vado via, ho la tranquillità col computer," okay, però questi computer che devono essere comunque caricati di elettricità
Sì, sì. Mh-mh.
ehm, non è che il c'è un generatore o chissà che cosa di corrente nel minivan
Sì, è vero.
quindi, magari iniziare a vedere mettere un za avere una placca solare con un accumulatore che tanto vai via quando ha il bel tempo, lo lo tieni fuori, si carica, capito, cose del gene. Insomma, ehm, cosa voglio dirti
Sì, sì, sì, sì, sì.
iniziare a uhm, per affinché diventi realtà
Mh-mh.
a pensare: "Che cosa sono, cosa devo fare, quali scelte?" E magari fare un mese a casa no, per niente, non vedi? <laughs>
Ma ci hai pensato pure tu a questa cosa, per essere così preparata? <laughs> Cavolo, sai tutto, sai! <laughs> Che ci s ti stai organizzando per farlo. <chuckles>
<laughs> Eh, la mia idea è perché, magari, tipo, ehm, come ti dicevo, magari da Novembre a, ehm, anche tutto Febbraio vorrei, ehm, andar via. Quindi magari, che ne so, uhm, Malta, Cipro, mhmm, che ne so, La Lampedusa, la Sicilia.
Mh. Okay. Mh-mh. Okay, sì.
Qualcosa ancora più a sud, come del verso l'equatore, così é anche un clima migliore, no, e così che fai, ogni volta, ogni anno scopri un posto nuovo.
Mh-mh. Sì, è vero.
Vivi altre avventure. Quando in periodo invernale, una volta che tu affitti una casa per i fatti tuoi, at affitti quindi non è che ehm, non devi prendere un tipo un Airbnb da una persona, affitti una un una situazione così, uhm, che succede, ehm, tua sorella prende le vacanze i Natale e ti vien ti viene a visitare, l'altro amico, non so che, ti viene a vedere, capito
È vero. Sì. Sì. Okay, sì, sì.
okay, e poi invece, ep uhm, nel periodo primaverile che comunque, ehm, si sta bene anche da ehm, nelle proprie case
Sì.
okay, stare bene in casa. E poi mi piacerebbe fare: inizio p ehm, estate quindi Giugno, come fine, ehm, estate Settembre, girare con i minivan.
Sì. Ah, ti sei fatta ti sei fatta un bel progetto, eh?
Sì, perché comunque io sento questa necessità di conoscere. Allora, noi anche con i lavori, ehm, online che facciamo da freelance
Sì.
comunque, ehm, se tu responsabile, l le ferie non le puoi prendere davvero, non c'è nessuno che te le paga.
No, infatti, quello è vero, devi essere brava tu nel gestirtele.
Eh! Ma se io vado via, mi porto i mio computer, mi porto le mie cose, e lavoro anche quando sono via, però quando finisco di lavorare, esco e sono in un mondo completamente diverso
Sì. È vero, sì.
che esperienza meravigliosa è?
È bella, sì, è bella, perciò a me m'ha sempre affascinato questa cosa. Ma dove a te piacerebbe farla da sola, oppure se c'avessi una compagnia ti andrebbe bene lo stesso?
Da dai, su. Allora, s dipende dalla qualità della compagnia, <chuckles> al giorno di oggi ti dirò quello.
Ah, quello è ovvio, certo! <chuckles> Sì, quello certo.
Perché ci sono persone che, mhmm, in un ambiente ristretto non le vorrei con me, sai? <chuckles>
Sì, vabbè certo, sì quello è da valutare bene, la compagnia nel caso, perchè sennò diventa
Comunque io quando immaginati le ore che sono al computer per lavorare, l'altra persona deve fare religioso silenzio.
Mh-mh. Eh, certo sì. Pure lo a cacci direttamente fuori, fai prima.
Eh, e quindi insomma, voglio dire, non è cioè, ci deve essere una serie di condizioni, però io ora come ora sono single, non faccio progetti su io in una eventuale relazione di coppia nel futuro cosa farò, no.
Mh-mh. Okay, okay.
Penso a me stessa, come è ora la situazione.
Eh, giusto, ma è giusto così, anzi fai bene <clears throat> pensarla così, perchè tanto io quelle persone che si basano: "Eh, ma forse un giorno troverò qualcuno". Sì, ma tu mo' stai a aspetta' de trova' qualcuno, intanto fai.
Ma no, poi con questa proiezione ve credimi che, ehm, prendono su quello che gli capitano poi.
Sì è vero, è vero.
Invece io continuo sulla mia linea, e soprattutto dopo l'ultima relazione tanti anni, ehm, ho capito che se sbagli, ehm, la persona, si può si possono sprecare anni di vita, ehm, e soffrire per nulla.
Mh-mh. È vero, è vero hai ragione, hai perfettamente ragione. Allora ce lo dobbiamo organizza' insieme questo viaggio con il van, co realizziamo questo sogno, <laughs> realizziamolo insieme!
Dai, possiamo fare l'esperienza! <laughs> È bellissimo! <laughs> Però, noi come facciamo, dobbiamo metterci un tappo, perchè io e te non smettiamo mai di parlare, sennò alla fine nessuna delle due lavora. Oh! Alla prossima, ciao.
È vero, quello sarebbe un Sì, alla prossima, ciao.